Heu, j'ai un peu honte de l'admettre, hein, mais, heu, je suis un peu bloqué là, j'ai, tu sais, comme d'habitude, j'ai j'ai j'ai des idées plein la tête. J'ai plein de projets, heu, plein de choses que j'aimerais créer et que j'aimerais lancer et que j'aimerais partager, heu heu, et pourtant, heu, et bah, et pourtant, j'arrive pas à avancer.
D'accord, c'est p tif. Ah.
Je je je commence, heu, j'efface, je recommence, je, mmh, je corrige, je en fait, je veux que ce soit parfait et et au final, et bien, bah, je je je livre rien, en fait.
Mmh. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est frustrant ça déjà de, mmh, de se lancer comme ça dans dans un projet de de re de faire face à des obstacles, heu, au final, c'est vrai que c'est dans un 1er temps très frustrant et tu arrives à les, heu, à les surmonter quand même ou ça reste difficile?
Bah écoute, c'est comme si, hem, heu, comme si, heu, chaque pas que que je fais, en fait, de ça ça doit être impeccable. Heu, comme si j'avais pas le droit, heu, tu sais, normalement on fait on peut faire un brouillon, heu, bon. Non, moi j'ai j'ai pas le droit à l'erreur, en fait, il faut que ce soit, heu heu, la perfection, heu, tout de suite.
D'accord et quand tu dis ça, c'est toi qui te l'imposes ou tu as quelqu'un derrière qui justement est intransigeant avec toi ou c'est toi même qui t'appliques s justement cette, heu, exigence?
Beh, c'est c'est ça, en fait, qui est un peu, heu, qui est un peu irrationnel. Ouais j je j je sais que la progression, heu, ça doit passer par, heu heu, par des tests, heu, par, heu heu, peut-être même, heu, rater des z des choses, hein, pour pouvoir, heu, recommencer et et et, mmh, implémenter, heu, pour pouvoir innover. Mais dans ma tête, il y a il y a un truc qui dit: «Non, non, non, non, non, ça c'est pas assez bien, heu, c'est c'est pas c'est pas c'est pas encore prêt, là, il faut il faut tout refaire».
D'accord et ça, heu, tu penses que ça te bloque beaucoup trop? C'est-à-dire que le perfectionnisme, c'est aussi ça peut être aussi une bonne chose quelque part, ça peut être bon ça, en fait, ça a la qualité de ses défauts, heu, et mais, est-ce que tu as déjà réussi à arriver au bout d'un projet en ayant cette exigence, heu, en ayant cette forme de perfectionnisme? Ça a déjà fonctionné dans le passé ou à chaque fois c'est bloquant et tu arrives pas à finir?
Je dirais que c'est que c'est c'est bloquant et que j'arrive pas à finir parce que je regarde surtout les autres en fait, heu, je les vois, g heu, je vois les autres avancer, heu, qui sortent des choses, et heu, alors oui, à ce moment-là, je dis: «Bah, tu vois, heu, pour pourquoi pas toi, en fait?» heu heu, mais, <clicks tongue> heu, quand je suis devant une page comme ça ou enfin devant devant mon écran, hein, heu heu, devant mon devant mon projet, je, bah, non, je je je bloque.
Oui. D'accord et d après c'est vrai que c'est naturel oui?
Je je me mets la pression, en fait.
Bah, c'est c'est vrai que, c'est déjà c'est un un peu naturel de regarder ce que ce q ce que fait les autres, heu, on a t on a tendance à, mmh, à à à se comparer mais, est-ce que quand même tu arrives, heu parce que ce côté perfectionniste, vu que, voilà, tu es ça veut dire que tu es à cheval sur ce que tu fais. Tu veux que ce soit le le mieux possible. Tu arrives quand même à faire des des petits progrès entre 2 obstacles? Heu, tu bloques à quel moment de manière générale? Est-ce que c'est au milieu du projet, c'est au tout début, vers la fin ou au final un peu, à tous les niveaux?
C'est souvent au début, hein, hem. En fait, je il y a il y a il y a un il y a un m il y a un truc un peu paradoxal. J'ai envie de j'ai envie de créer, j'ai envie de j'ai aussi envie de d'exister à travers ce que ce que je crée. Mais
Ouais. D'accord.
systématiquement, j'ai peur de j'ai peur de pas être à la hauteur, parce que je sais qu'on va me juger, enfin, je sais. J'ai peur. J'ai peur qu'on me juge.
D'accord. Et pour mieux comprendre, il s'agit de quel, heu, projet? Tu peux m'en dire plus pour que je vois vraiment le l enfin que j'ai une idée du fond du problème?
C'est pas, heu, il y a pas de thématique, heu, il y a pas de thématique réelle en fait, c'est, heu, je parle de projet, heu heu, ça peut être, heu, un projet, heu, un projet musical que j'ai, heu, comme un comme un hobby tu vois? Heu, comme, heu, un projet, heu, de de construction, heu heu, pour le travail, heu, c c'est pour tout, voilà, c'est pour tout, tu vois? C'est dès que oui, dès qu'on peut parler de projet, il faut, heu, de mon côté en tout cas, il faut que ce soit
D'accord. D'accord. Mmh mh.
Parfait. Voilà, alors évidemment je je bien sûr que j'y arrive jamais.
D'accord. Mais j'ai l'impression donc en fait, que ça reste des projets, heu, qui sont soit jugés, soit évalués par d'autres personnes. Tu m'as parlé de projets musicaux donc forcément il y aura peut-être une audience, il y a quelqu'un qui va t'écouter et il y a des projets aussi, heu, du travail, donc en fait, c'est c'est cette pression que tu ressens, c'est-à-dire de lorsque tu vas présenter donc que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre de ton hobby, c'est c'est le jugement, c'est l'évaluation des des gens qui te qui te bloque et qui te t'obstine à être perfectionniste?
Oui, j'ai et en fait, j'an j'anticipe ce ce jugement parce que, bien sûr qu'il a lieu ce jugement, heu heu, la musique qu'on fait écouter c'est, voilà, ça va plaire à certains et pas à d'autres, bon. Bah en fait, je vais anticiper ces réactions pour que qu'elles n'aient pour qu'elle n'aient pas lieu mais
D'accord.
bon, et c c'est paradoxal, hein, je le redis encore, c'est que, je sais bien que c'est que c'est bête, c'est inévitable, mais mais n'empêche que, bah, moi, je passe beaucoup de temps à à à à tout plane à tout planifier pour que le résultat soit parfait et et et mais du coup, au moment au moment d'agir, il y a il y a il y a il y a plus personne parce que, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas comme ça, heu, je en fait, je cherche la méthode parfaite.
Ouais. D'accord. Est-ce que tu as déjà pensé à être accompagné, heu, on si on prend, par exemple, le projet, heu, musical, donc ce qui est un hobby, heu, chez toi, est-ce qu'il y a une personne qui est aussi qui a un attrait pour la musique, qui t'accompagne, qui te donne son avis ou peut-être, je sais pas, heu, c'est tu joues d'un instrument, est-ce que d'autres personnes jouent aussi d'un autre instrument et vous pouvez vous donner des conseils ou c'est tout le temps des des tâches, des projets que tu fais strictum strictement de manière individuelle?
Oui. C'est souvent des projets que je fais strictement de manière individuelle, oui. Et et c'est pour ça aussi que peut-être j'ai tu tu vois, je j'y j'y pense, en fait, au moment où je te parle parce que tu tu <chuckles> tu induis cette, heu, cette question et heu
D'accord. Ouais.
je me poserais peut-être moins de questions si je faisais des projets en commun avec quelqu'un. Alors que là, je suis tout seul et du coup, beh, j'ai le temps de m'imposer des règles, heu, toutes ces règles un peu bêtes, en fait, qui me qui m'empêchent d'avancer, je crois.
Ouais, ce pas c'est pas forcément des des règles bêtes. C'est-à-dire que le point positif, moi, que j'entends là-dedans, c'est que tu veux quand même. C'est-à-dire que tu prends ce que tu fais au sérieux, heu, donc tu t'appliques et bon, des fois p apparemment à outrance parce que ça te bloque et ça te ça te frustre. Mais c'est vrai que des fois, d'avoir, hem, comment dire? On a tendance à être très difficile en, heu, en envers, heu, soi-même et des fois, d'avoir, heu, un autre son de cloche. Donc, par exemple, si c'est l dans le cadre d'un projet professionnel, de demander à un collègue avec qui tu t'entends bien, avec qui il y a une certaine confiance, de qui jette un petit coup d'œil. Pas forcément, voilà, qui ta pas que ce soit un un projet collectif si ta ta façon de travailler, c'est de travailler seul, mais d'avoir un avis extérieur, peut-être un avis honnête. Est-ce que tu y as déjà pensé à ça?
Mais, s je le je sollicite très peu en fait, hein. Heu, je j'en autant j'anticipe, heu, ce qu'on pourrait me dire, ce qu'on pourrait me reprocher, heu, les jugements qu'on pourrait faire, autant je ne vais pas, heu, justement, chercher, heu, cette, heu, cette collaboration.
D'accord.
Encore une fois par peur d'être, heu, d'être jugé, d'être critiqué, heu heu C'est je je
Tu as pas une personne de confiance, heu, de, hem, que ce soit dans dans ta famille ou peut-être quelqu'un qui qui aime bien, heu, la la musique pour, heu, justement voir en fait, si tu es dans le vrai, c'est-à-dire, si tu es vraiment, heu, q dif enfin, exigeant à juste titre, parce que c'est vrai qu'il y a des choses encore à corriger, ou peut-être, qu'en fait, tu fais quelque chose vraiment de très bon, mais vu que tu n'as pas ce recul que pourrait t'apporter, heu, un collègue, un coéquipier, un ami, un membre de ta famille, peut-être que est-ce que t'y as déjà, heu, songé? Tu pourrais peut-être aller, hem, si enfin, si tu en as la possibilité, d'aller au-delà de ce côté un peu individuel et peut-être t'ouvrir, peut-être que ça pourrait débloquer des projets, non?
Oui, c'est vrai ouais, je pense que tu as pas tort, heu, c'est en y pensant, tu vois, ça m'est arrivé, heu, mmh, de de de v de faire des musiques et puis de les faire écouter, heu, alors ou arrivé à un moment où toi tu es content de ce que tu as fait. Déjà ça, c'est pas simple pour moi, tu l'as bien compris. M mais quand quand ça arrive, le faire écouter et prendre des critiques, c'est c'est pas entendable en fait. C'est-à-dire que, heu: «Ah bah tiens, heu, elle est sympa ta musique, mais heu, j'aurais préféré entendre, heu, une trompette là, plutôt que, heu, plutôt qu'un saxophone».
Ouais. Oui, heu Déjà arrivé? Un, mmh, un exemple, heu, justement?
Ah bah oui, mais non, parce que mmh
D'accord, donc ça tu l'as déjà entendu? Il fait partie d'un exemple, heu, concret? Ou c'est un e c'est c'est un véritable exemple q ce ce que tu viens de me donner là, de la trompette?
Ah bah complètement oui.
D'accord et à l'inverse, est-ce que tu te rappelles de de critiques positives, qui étaient vraiment convaincu par le projet que tu as amené? Ou c'est systématiquement un peu un peu négatif? Ce qui pourrait ex ex expliquer aussi, voilà, pourquoi tu tu t'es un petit peu enfermé et que tu as développé ce perfectionnisme.
Complète Je pense que, hem, en fait, c'est c'est, on a les 2 points, c'est-à-dire que quand je fais écouter une musique, heu, à u à à une personne de de confiance, hein, heu, c'est un j'ai un ami, hein, à qui je je fais tout écouter. Il va toujours commencer par les points positifs. Il va toujours me dire: «Ah ça c'est chouette, ça c'est bien, ah j'adore ça. Heu, ah, tu as bien fait de faire comme ça. Heu, s tiens, ça, ça sonne super bien». Et il va terminer par: «Par contre, heu, la trompette là, c'est non, moi j'aurais plutôt mis un saxophone».
Ouais. D'accord, donc et au final, c'est surtout ça que tu vas retenir?
Et du coup, moi je reste et oui, voilà, je je crois qu'il est là le problème, c'est que moi je vais retenir le le point négatif.
Après ça c'est c'est très, heu, c'est très, comment dire? C naturel de ressentir ça, heu, on ressent plus le le le le négatif est souvent plus impactant que le, hem, que le le positif. Le positif peut être des fois considéré comme neutre, heu, limite normal. Tandis que c'est le négatif qui peut, hem, en fait, heu, voilà nous nous bloquer, te bloquer, heu, en l'occurrence, heu, là-dessus. Mais moi dans ce que tu dans l'exemple que tu m'as donné, ce que je retiens c'est qu'il y avait beaucoup de de points positifs et 1 petit point, un peu plus si on peut le qualifier de négatif, mais peut-être un p au au je l'appellerais plutôt point d'amé d'amélioration. C'est pas comme ça que tu vois les choses?
C'est c'est une bonne vision de des choses, oui, effectivement que tu as, heu, il faut il faut que je réussisse, heu, ouais à être un petit peu plus léger avec moi-même en fait. Heu heu, j'ai le droit de faire des erreurs aussi et puis, heu, les gens à qui je fais écouter des choses, si on continue de parler musique, heu, et bien, ils ont le droit de pas aimer les choses et ça n'empêche que, ça n'em ça m'empêche pas moi de les de les aimer, en fait, chacun ses goûts aussi et voilà, peut-être pas prendre mal ce qu'on me ce qu'on me dit systématiquement, quoi. Hem, ouais ouais, heu, alors peut-être qu'un jour j'y arriverai hein, j'ai juste, heu, j'avais peut-être buj aussi besoin d'en parler déjà, heu, pour, heu, pour comprendre ce qui ce ce qui me retient là et heu, parce que c'est vrai que oui, j'ai j'ai j'ai vraiment envie de de d'avancer sur ce sujet-là donc, heu
Ouais. Il y a de ça, c c'est vrai que c'est c'est d Ouais. Et je l'entends.
bah, déjà rien que de le dire tu vois, ça me fait respirer un peu donc, heu, merci à toi de m'avoir écouté vraiment.
Mais écoute, je je t'en prie et puis, voilà, j'espère que tes prochains projets tu tu arriveras à aller au bout et sans avoir cette frustration du perfectionnisme.